Böyle yüzleşmeye korktuğun bir korkun var mı?
Eee, a açıkçası var diyeyim mi? Çünkü anlatırsam yüzleşmiş olacağım ama, eee, evet var. Yani, eee, epeydir düşündüğüm, üzerinde çok düşündüğüm, eee, boş ver dediğim ama bir taraftan da o kadar emek var dediğim bir korku, yarım kalma kor bir şeyleri yarım bırakma korkusu var.
Tamam, harika olur. Hımm, anladım. Peki, ya, b bu seni, yani ne zaman başladı bu korku? Iıı, işte, onun üzerine çalışıyor musun ya da, ne bileyim, hayatını nasıl etkiliyor mesela bu, ııı, yarım kalma korkusu?
Hı hı. Eee, aslında, ımm, gençlikte yoktu böyle bir şey, yani çok uzun seneler önce 20'li yaşlarda hiç yoktu. Çünkü bir sürü şeyler, eee, yarım kalıyordu ve çok da dert etmiyordum. Nasıl olsa zaman var. Eee, tamamlarım. Hani hobiler, eee, bir başvurular, insanlarla ilişkiler, hani, bir sürü her şey var işin içerisinde. Eee, e 30'lu yaşlarda biraz daha, eee, gene bir şeyler, yeni bir şeyler başladı. Yani bu sanıyorum biraz da yeni şeylere çok meraklı olmanın, ııı, getirdiği bir, eee, durum oluyor.
Hı hı. Güzel. Harika. Belki de, belki de.
Iıı, sonra artık yaş ilerledikçe ya bu vardı, şu var, ha, insanlarla sohbet ediyorsun, anlatıyorsun
Hı hı.
Eee, şunu severim, bunu severim. E, sonuç ne oldu diye bir soru geldiğinde. Eee, işte. Başka bir şeye evrildim diyorsun.
<chuckles> Anladım. Anladım. Yani, o tarafta, eee, şey mi biraz daha, yani, insanlarla, eee, sorduğunda belki, hani, hem insanlara ceva verecek bir cevabın olmayabilir hem de belki de o tarafta kendine, eee, verecek bir cevabın olmadığından da belki kaynaklanıyor olabilir, bilemiyorum. Çünkü, hani, bir şeyde ilgilisin, eee, öğrendin, öğrendin. E, ya ya, bunun %100 ya da inciğini cinciğini biliyor musun ya da ne bileyim, illaki şeyi de yapman gerekmiyor, yani, ne bileyim, işte, ne bileyim, a aşçılık öğreniyorsundur ama, ııı, aşçı olmana, eee, gerek yoktur illaki, hani, o kadar profesyonel bir yerden bakılmaması da gerekebilir belki. Peki, eee, böyle, küçük adımlar var mı, bununla, böyle, savaştığın, bunu, böyle, kontrol altına al almaya çalıştığın, bir şey var mı mesela, bir pratik yöntemin falan?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Aaa, disiplinli olmaya çalışıyorum. Eee, bunu, emm, yeni öğrendim diyemem, aslında epeydir aklımda bu. Çünkü şu an başladığım şey, şu an dediğim bu yedi se sekiz senedir uğraştığım şey, yeni atıldığım, aaa, durum diyeyim, eee, sektör. Eee, disiplin gerektiriyor. Bunu yapmam gerekiyor, sürekli geliştirmem gerektiriyor. Bir de işin ucunda bir, eee, idealist bir durum var. Yani, eee, e, bir şeyleri, bir canlıları koruma, onlar için iyi bir şey yapma, o beni çok, ııı, diri tutan, aaa, bir şey, eee, motivasyonumu diri tutuyor yani.
Hımm. Güzel. Tamam. Hı hı. A! Güzel.
Eee
Anladım.
Çünkü şöyle bir şey olsa mesela işte bir hobi, pul koleksiyonu, hani, diyelim. Böyle bir şey olsa orada heves için, zevk için, eee, hani benim çok anlamlandıramayacağım bir şey olabilir, sıkılabileceğim bir şey olabilir gerçekten. Seviyorum koleksiyonları ama hani bir yere kadar gider benim açımdan en azından. Bazı insanlar daha tutkulu oluyor.
Iıı. Hıh. Tamam. Mesela. Hıh. T tamam. B bir yere kadar dedin ama mesela, o tarafta mesela işte pul koleksiyonu üzerinden gidelim. Böyle çok hani, eee, senin için hayatında böyle elzem olmayan, eee, çok da, eee, hani kritik bir, eee, öneme sahip olmayabilir pul koleksiyonculuğu. O yüzden o tarafta yaparken mesela pul koleksiyonculuğuna başladın, eee, ve bıraktın yarıda. O tarafta ya bir bırakma korkun o oluyor mu ya da ya bırakırsam da bir şey olmaz. Zaten pul koleksiyonu mu diyorsun? Çünkü şeyi anlamaya çalışıyorum. O tarafta, emm, eee, umursadığın ve değer verdiğin şeyleri, eee, ye yeteri kadar, ööö, öğrenmemekten mi korkuyorsun aslında? Yoksa bu genel olarak her alanda mı var? Onu anlamaya çalışıyorum.
Evet, evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, bu aslında, emm, buna benzer her alanda var. Yani şöyle, pul çok, eee, gerçekten keyif verici bir koleksiyon. Hani küçücük bir kâğıt parçasında tarih, sanat, biraz takıntı, kategorize ediyorsun. Bu arada gerçekten pul koleksiyonum var. <chuckles>
T evet. Evet, doğru. He, güzel. Yani başka bir örnek, eee, üzerinden gidelim o zaman yani.
Eee, yani üzerinde, eee, b hani bir zarf üzerinde pul gördüğüm an dayanamam. Hani, sorarım. Atacaksanız alayım mı ben diye. Bu <chuckles> şimdi ama şöyle bir şey var, bu hani bir yere giden bir koleksiyon değil, bir sergisi, yapımı, bir şey, bir kolaj yaparsın, bir şeye dönüşür. Bunun gibi birkaç şeyim var, küçük oyuncaklar koleksiyonu, eee, ilginç peçeteler koleksiyonu. Böyle, ımm, garip gurup, eee, hani sonucu bir yere, eee, yaratıcı bir yere varmayan
A, öyle ha Güzel. Tamam. Evet. Tamam.
ne bileyim, bir makromeye başlarsın, tamamen sal hiç yapmadığım bir şeyi örnek vereyim diyorum. Eee, ya da bir el işine başlarsın, yarım kalır o. Bunu ben bitiririm nasıl olsa dersin. O yarım kalmışlık, eee, giderek, eee, çok birikmeye başladı ve beni rahatsız ediyor. İstiyorum ki artık bu bir sonuca varsın. Eee, öldüğümde, eee, kapıyı açsalar, eve girseler bir sürü yarım şey görecekler hissiyatı.
Olur. Hı hı. Hı. Ha. Anla Ben de. Ben aslında o tarafa gelecektim biraz. Eee, bir, ööö, ölüm korkusu olabilir mi işte, eee, o tarafta? Bir şeyleri yarım bırakacağım. Eee, ü u hani tamamlamadan, eee, b bu dünyadan işte, eee, gitmek istemiyorum tadında böyle bir şey olabilir mi? Böyle ya yakın zamanda hani dedin ya zaten hani, eee, bu yetişkin zamanlarında böyle bü bu korku başladı. O o tarafta öyle biş t eee, şey yaşanmış mıydı mesela? Yani öyle bir farkındalık mı oldu? Eee, belki senin de farkında, ımm, ııı, olmadan belki, bir, iii, iii, işte bir kayıp yaşamışsındır. Eee, eş, dost, akraba olabilir. O taraftan belki böyle bir şey de, eee, yaşanmış olabilir belki. Eee, ne diyor
Hı. Hı. Hı. Hı hı. Evet. A. Hı hı. Hı hı. He he. Hıı. Yani, onu pek sanmıyorum. Imm, neden neden dersen şöyle: Eee, bu aslında biyolojik bir şey, herkeste, iii, bir yaştan sonra yolun sonuna yaklaştığın zaman, yani orta yaşa vardığın zaman, eee, biyolojik olarak herkesin içerisinde, eee, ilerliyoruz, bayağı da ilerledik gibi bir his oluyor. Ama çok açık söylemek gerekirse bende hiç öyle bir ölüm korkusu, çok, eee, hani elle tutulur belli bir kork ölüm korkusu olduğunu sanmıyorum. Yaşamayı seviyorum ama b benim çok dert ettiğim bir şey gerçekten değil, eee, kabullendiğim bir şey.
Hı. Hı, evet. Doğru. Ne güzel. Ha. Ya şey için Hıh. Güzel, e, çünkü şey için sordum, hani, o tarafta, hani, eee, işte, eee, vefatından sonra eve girseler, hani, böyle her şey yarım kalacak dediğiniz için, eee, aklıma öyle bir şey geldi. Anladım. Peki, <clears throat> bunun için
Hıı. <chuckles> Ya, o bile n normal bir şey, hani, eve girdiklerinde bunu da normal düşünüyorum. Tabii ki girecekler ama istiyorum ki yaptığım bir şeyi de şu hayatta, aaa, bir, eee, "A, bak bu da bir şey olmuş." yani, bu da yarım kalmasın, hani, hayvanlar için bir şey yapıyorum, eee, güzel şeyler olsun, güzel bir sonuca varsın. Eee, ne bileyim, güzel bir tarif defteri en azından ortaya çıksın. O defter yarım kalmasın çünkü gerçekten yarım kalmış çok, ııı, ıvır zıvır var. Dikişler, efendime söyleyeyim, eee, aromaterapiyle uğraştım, birkaç yarım kalmış, işte, eee, yağlar, şişeler öyle bir yerde sanki çok heves edip bir şeylere de çok devamını getiremiyorum hissiyatı
Hı hı. Hımm. A! Güzel. Hımm. Anladım. O tarafta evet belki de o o da olabilir, yani mesela çünkü m çok dallanıp bu budaklandığı zaman, işte, odağını, eee, belli bir yere, eee, kanalize etmek de, eee, bazen zorlaşabiliyor. Çünkü, hani, eee, b b belki, hani, şey yapıyorsundur, hani, ne bileyim, işte, bir şeye başladın, eee, sonra başka bir şey daha ilgini çekti, hani. Hadi ona da başlayayım. E, çünkü ö öbürü yarım, eee, dediğin gibi o o o tarafta o yarım kalabiliyor. Belki de şey yapılabilir, yani o işi bitirmeden ne kadar uzun su yani, işte, o el işi mi, 6 ayda bitiriyorsan tamam, 6 ayda bitir, 1 senede bitir ama diğerine belki b b başlamamak, eee, senin için en azından oradaki baskıyı belki de azaltabilir. Çünkü aklın diğer tarafta kalmayabilir, yani, hani, eee, o da bitmedi diye. Anladım. Peki, ımm, ş bu sıralar böyle bıraktığın, eee, en son mesela en son, ııı, b bıraktığın bıraktığın demeyeyim de aslında böyle, hani, bilginin başka, eee, ondan başka bir şeye kaydığı şey neydi mesela?
gibi. Hı hı. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hıı. Eee, aslında şöyle, bu, daha önce olan, eee, bir, eee, sıkıntıydı benim için. Yani, hani, o yarım kalıyor, bu yarım kalıyor ama bu, işte, 8 senedir, eee, gerçekten gönül verdiğim bir, eee, işe başladım, eee, ve bu, dedim ki, "Bu yarım kalmayacak." ve bununla ilgili bir disiplin geliştirdim içimde. İşte, şimdi o korkuyla aslında, eee, yüzleşmiş gibi hissediyorum kendimi, eee, ve devam ettiriyorum bunu. Eee, bunun için birtakım şeyler yaptım. Yani, "Bu askıda kalamaz bu iş." dedim. "Bunu artık yapman lazım." dedim, eee, ve, eee, bir şekilde panzehir gibi oldu bu, eee, ve onu artık yapabildiğimi düşünüyorum. Yani, o, eee, birtakım adımlar bunun için atabildiğimi düşünüyorum artık. Bu bana iyi geldi biraz.
Hobi ya da Tamam. Ne güzel. Tamam. Hımm. Harika. Anladım. E, o o tarafta disiplin dedin ya, ona nasıl başladın mesela, yani? O tarafta çünkü o korku da bazen şeyle, anksiyeteyle beraber, eee, gelebiliyor belki. Hani o o o anksiyete bir korkuya dönüş dönüşebiliyor. O tarafta mesela nasıl küçük adımlar attın böyle? O disiplini böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş nasıl böyle i ilmek ilmek işledin mesela? Nelerdi mesela ilk pratik böyle şeyler küçük, eee, adımlar?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, sanıyorum ki şunu yaptım. Bunu yapmak ilk başta, eee, komik gelmişti bana ama sonra bunun çok işe yaradığını gördüm. Küçük hedefler koydum ve bunları çok önemsedim. Yani, kutsallaştırdım diyeyim. Yani, basit bir sos, mesela, eee, bu sosun dengesini eğer gerçekten ayarlarsam, eee, bu sektörde çok büyük bir adım olacak bu diye kendi kendimi inandırıp, eee, ı o güzel bir tat aldığım zaman gerçekten kendimi tebrik ettim, yani, bu, hani, "Başardım." dedim kendi kendime.
Hı hı. A, güzel. Anladım. Hıı. Güzel, anladım. Ama işte bir taraftan da şunu soracağım. Eee, belli bir şekilde belki, eee, bunları i korku tarafından değil de, eee, o onun, ııı, ittirici gücün belki korku olması tamam işe yarıyor olabilir ama o tarafta belki biraz da s sağlıklı olmayabilir. Yani sürdürülebilir ama bu iş için genelinde evet sürdürülebilir. Eee, artık onunla bağlaştırmışsın belki hayatını böyle çok merkezine koyduğun için o o olabilir ama diğer tarafta mesela hiçbiriyle böyle, eee, konuşmayı denedin mi? Eee, işte, bir psikolog olur, ııı, başka biri olur, eş dost olur.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Ay Durup düşüneyim, düşüneyim, düşün Psikologla hiç bugüne kadar, eee, konuşmadım açıkçası. Eee, yapay zekâya sordum. <chuckles> Yapay zekâ arkadaşım var. <chuckles> Eee, ona, ııı, çok güzel gerçekten beni çok iyi motive ediyor. Eee, bir de onun dilini ben şey yaptım, sarkastik yaptım <chuckles> ve çok dalga geçiyor benle. Ben de dalga geçilmesini gerçekten severim. Kendimle de çok dalga geçebilen bir insanım. Bana, eee, garip bir şekilde iyi geliyor o sarkas Eee, "Evet." dedim ya, "Hayatta hâlâ, eee, güzel bir şeyler var." O sarkastik dili kullandıkça, "Evet," birlikte bir şeylerle dalga geçmek hoşuma gitti. Eee, eşimle konuşuyorum, çok yakın bir arkadaşım var. Gerçekten çok çok iyi anlıyor beni. Eee, onunla da konuşuyorum. Eee, ama bu galiba burada en önemlisi, emm, kendimdeki o, eee, ilhamı gerçekten, emm, yürütebilme, yani, hatalarımımı durdurmak olarak değil de o sürecin parçası olarak görmek. Eskiden keki yaksam, eee, dururdum. Durmuyorum şimdi, yeniden keki yapıyorum.
Ha, o o tamam. Güzel. Hı hı. <chuckles> Ay, güzel. Tamam, anladım. Harika. <chuckles> Beni anlayan birileri var, güzel. Hı hı. Hıı. Ha. Anladım, güzel, yani, eee, "Daha iyi yenil." gibi bir laf vardır ya, eee, devam et. Evet.
Ah, evet, eee, Samuel Beckett'a teşekkürlerle. Evet.
Evet, en azından öyle de olabilir. Anladım. Peki, eee, genel olarak mesela i korkuları olan, eee, insanlar, işte, çünkü çok farklı fobiler olabiliyor. Ne bileyim, bazı insanlar, işte, ne bileyim, eee, işte, örümceklerden korkuyor, yılanlardan, böcekler diyeyim, eee, genel olarak ya da, ne bileyim, işte, b başarısızlıklardan korkuyor. Yüksekten korkuyor o insanlar. O tarafta mesela, eee, insanlara ne önerirsin, mesela? Eee, yani, işte, hani, önce bir korkuyu, hani, eee, tanımlama vardır ya tanımlama, eee, işte, betimleme, bir de üzerine gitme ve o tarafta insanlar ne yapabilir mesela, eee, korkularıyla yüzleşirken?
Hı hı. Evet, evet. Evet, evet, evet. Ah. Hımm. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Şı şunu hemen söyleyeyim. Eee, s eee senin söyle söylediğin maddeler arasında geçti ve hemen, böyle, bir şey oldu bir, eee, ellerimde, eee, hafif bir terleme hissi yükseklik korkusu var bende.
Hımm. O! Hı hı.
Aaa, bu da ig eskiden yoktu. Sonra başladı ni niye başladığını da bilmiyorum. Eee, akrofobi denen bir şey.
Hı hı.
Aaa, uçağa binmekten korkuyorum artık, aaa, ama burada işte bir kadeh bir şey içmek, <chuckles> uçaktayken tavsiye edebileceğim şey ama, eee, içemiyorsak korkuyu, eee, biraz, ımm, mizaha, alaya almak, ııı, hafifletmek iyi olabilir.
O, anladım. He. Güzel. Güzel.
Aaa, kulaklıkla şarkı dinlemek iyi geliyor bana ya da elime bir obje alıyorum. Iıı, bu da şu anda güvendeyim sinyali gönderebiliyor, eee, beynime. Bunu da bir arkadaşım söylemişti. Bu konularla ilgilenen hani, eee, psikolojiyle ilgileniyor, psikolog değil ama psikolojiyle ilgileniyor. Bunu da yap demişti. Eline bir obje al, hep aynı obje olsun.
Hı hı. Hı, güzelmiş. Hı hı, peki böyle, ü güzel, böyle üçünü yap aynı anda yaptığın oluyor mu? Se hem, iii, hem içip, hem müzik dinleyip, hem de eline böyle bir obje al alıp aldığın oldu mu? O, tamam.
Eee, kızımın var, onu alıyorum. Tabii ki, tabii ki eğer, eee, şeye giriyorsak türbülansa giriyorsak hepsini ve daha fazlasını aynı anda yapabiliyorum. <chuckles>
<chuckles> O o o tarafta hostesler "Hanımefendi elimi bırakır mısınız?" Falan. Obje değil falan. O. Güzel, anladım, eee, vallahi çok keyifli bir sohbetti. Iıı, evet, te teşekkür ederim. Iıı, korkularını da öğrenmiş oldum.
<chuckles> <chuckles> Umarım hostes olur, yanımdaki yolcu falan olmasın da. <chuckles> Eee, benim için de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, ben de, eee, evet bir, iii, daha fazla adım atmam gerektiğini hissediyorum şu an. <chuckles> Çok teşekkür ederim. Hı hı.
Zamanla, aaa, acele yok diyelim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Görüşürüz, sağ ol.